Tabii ki. Ya, benim çok merak ettiğim, özellikle o tsunami. Tsunami de böyle filmlerde izlediğimde falan çok ilgimi çekiyordu. Hâliyle, ben böyle zamanla da yöneldim o bölüme ama, eee, tabii, babamın, işte, "Bilgisayar oku, yazılımcı ol." Eee, işte, medi ya, ö jeofiziğin Tabii. "Jeofiziğin çok geleceği yok, yazılımcı ol." deyip duruyordu. Keşke dinleseydim. <chuckles>
Hı hı. Evet. Hı hı. Şey ha Nereden para kazanabilirsin? Ha ha. A! gerçekten mi? Şu anda böyle düşünüyorsun.
E, şöyle, çok güzel para kazanıyorlar. Yazılımcılar için çok güzel iş fırsatları var ama ben yine yapamazdım. Yani biraz yapısal da bir durum. Hani, ben öyle bilgisayar baş duramam 1 saat bile, eee, ama o da tabii kendince doğru şeylere yönlendirmeye çalışmış ama çok baskıcı bir yönlendirme yapıyordu açıkçası. Yani o biraz sıkıntıydı.
Ha! Evet. Ha, yapı meselesi. Hı hı. Peki, eee, hani, şöyle de bir durum var şimdi, hani, kendi isteklerin, ailenin beklentileri, eee, hani, bu arada kaldığında, bu o z zamanlarda, hani, çünkü sen de çok genç yaşlarındasın. Eee, bunu nasıl yönettin? Yani, bu problem yaşadığın yerlerde mesela annen aracı olabildi mi, neler hissettin?
Hı hı. Evet. Hı hı. Yani, annem de aracı olurdu. Annem biraz daha, "Ne istersen onu oku." Hani, eee, bu konuda nasıl diyeyim, işte, "Kendi seçimini kendin yap." şeklinde yaklaşıyordu ve, eee, yani o daha ılımlıydı ama babam tabii, biraz daha bu konuda doğru seçim yapmama da yardımcı olmaya çalışıyordu. Hatta ş
Ha, çok güzel. Hı hı. Evet. Hımm. Hı, biraz gelecek kaygısı da olduğu için tabii.
Evet, bir de kendisi elektronik mühendisi. Ya, hâliyle içinde de sektörün. Hani, bir noktada belki beraber de bir şeyler yapabiliriz diye düşünmüş de olabilir. Çünkü, "Ya elektronik ya bilgisayar ya yazılım oku." şeklinde yaklaşıyordu. Eee, ben çok direndim yani ama ılımlı direndim, yani. Anlattım, "Ben böyle istiyorum, şöyle olsun, böyle olsun." gibi. Eee, o da mesela şöyle bir şey yapmıştı. Eee, o sırada yaşadığımız yerde birkaç kişiyle görüşmüş, işte, jeofizikçi, işte, hidrojeolojici falan. Onlarla randevu ayarlayıp beni onların yanına götürmüştü ve, emm, onlara, hani, demişti ki, "İşte, danışabilirsin, hani, bize vakit ayırdılar." O kişilere böyle danışabilmiştim ben ve, eee, çok güzel bir şeydi bu benim için. Yani, yaptığı çok iyi bir hareketti aslına bakarsan.
Hı hı. Tabii. Evet. Hı hı. Hımm. Hımm. Çok güzel. Evet. Evet, gerçekten öyle. Yani, eee, bir yandan belki girmek istediğin yola bir ışık yakmak, eee, hani, onları görmeni sağlamak gerçekten çok ileri görüşlü de bir hareket, yani. Şu anda, hani, baktığında değerini daha çok anlıyorsundur.
Hı hı. Evet.